No, sono stata principalmente per lavoro, all'incirca 1 mese. Ehm, in realtà durante questo mese, ho avuto quindi l'opportunità non solo di visitare, come mi hai chiesto tu assolutamente. Perché, diciamo, che sc ho deciso di cogliere l'occasione, per vivermi anche questa città. Ma, ho scoperto anche le persone che vivono lì. Delle persone che sono completamente diverse dai cinesi che avevo avuto l'occasione di conoscere in altri viaggi, o banalmente in altre città della Cina. I cian i cinesi al nord sono estremamente, uhm, gentili. Sicuramente un po' più chiusi di, uhm, altri di altri, in altre zone, ma, ehm, molto disponibili nell'aiutarci. Ecco, una cosa che abbiamo notato, e qui magari racconto anche un aneddoto personale, è stato che, però spesso, non sono tanto abituati a vedere, uhm, delle persone straniere, ecco. Ehm, infatti, molto spesso erano un pochino, ehm, stupiti nel vederci, soprattutto nel momento in cui, ehm, parlavamo cinese, io e e i miei colleghi. E quindi, ehm, molto spesso sì, esatto, sono stata là uhm, lì, per lavoro, sì. Ehm, quindi, erano molto spesso, anche molto incuriositi dalla nostra storia, ehm, perché ha st mhmm, avevamo studiato cinese, come lo parlavamo, perché eravamo lì. E, a volte sicuramente, non abituati, ecco, infatti spesso i bambini ci indicavano sorpresi, uhm, a volte quasi come se fossero impauriti, ecco. Perché sicuramente, non siamo il genere di turisti, ehm, che vedevano spesso. Infatti, Xi'an, come ho già detto, è estremamente grande, ehm, molto turistica, ma, ehm, una cosa da notare è che la maggior parte dei turisti sono cinesi o comunque, sono, uhm, delle persone che hanno tratti orientali. Quindi, diciamo, ecco, noi spiccavamo per i nostri tratti, molto europei.
Mh-mh. Sì. Okay. Mh. Certo. Okay. Mh. Ah! Perché tu parli anche il cinese quindi? Cioè, ti t hai imparato il cinese? Okay. Wow! Mh mh. Sì. Eh, certo. Ah-ah. Mh. Okay, quindi Ma dai, quindi siete forse, eravate quasi più abituati voi, al fatto di vedere persone, posti nuovi che che loro stessi, no, che erano insomma, nel posto che vi accoglieva, come dire. E, mhmm, a proposito di, uhm, diciamo della della cultura del posto. Cosa cosa hai notato che ti ha fatto magari dire, ehm: "Wow!" anche rispetto alla può essere alla religione, alla spiritualità o comunque, all'attaccamento alle alle tradizioni, oppure anche a questo mix tra uhm, come posso dire, uhm, tradizioni e futurismo, no?
Assolutamente.